Ils ont tous les 2 une vingtaine d'années, mais tu vois, elle, heu, elle ien e elle préfère son fils.
C'est horrible.
Mais, c'est horrible, hein! C'est horrible qu'on te le dise. Enfin, tu sais, tu tu as une idée en tant qu'enfant, tu te dis: «OK, oui, peut-être» mais en fait, le fait de le verbaliser, moi, je trouve ça fou même.
Mais mais, non, mais c'est pas possible, eh, c'est pas possible. Ah, bah, c'est à se taper la tête sur des briques. <laughs> Ça, attends. Comment
Tu as vu, c'est c'est choquant, hein. <laughs> Ah ouais, clairement. Ah ouais, non, clairement ouais, c'est c'est un coup avoir mal à la gorge, hein, même. <laughs>
Eh ben! Ah bah, à force de crier sur les enfants, heu, oui, tu as mal à la gorge. <chuckles> Ça, c'est sûr.
<laughs> Ouais, c'est horrible.
Ah, non, mais c'est dingue. Ah, non, mais j'y crois pas. Je pense que c'est qu'elle, c'est pas possible. Enfin
Ben, bon, après, ou ouais, j'espère aussi, heu, que c'est qu'elle, en tout cas, heu, le fait qu'elle l'ait verbalisé, ça m'avait perturbée.

<laughs> Bah, en f ouais, je pense que, hem
Oh. Tu as plein de qualités!
Ah, mais c'est gentil, <chuckles> mais <laughs> Ah, bah, toi aussi.
<chuckles> Tu es rigolote. Tu devrais en être fière.
Rigolote. Je pense que c'est parce qu'on a le même humour. <laughs>
<laughs> C'est quel genre d'humour? <laughs>
Je sais pas. <laughs> Mais voilà, ça casse pas des briques. <laughs>
<chuckles> <laughs> Oh si <laughs> si justement. <chuckles>
Si si, non, en vrai, ça va. C'est, mmh Ouais, ouais, je pense que j'ai plein de qualités, c'est vrai. Mais oui, je j'ai j je m'en rends pas forcément compte. Sauf que oui, quand on me le dit, heu, OK, tu vois?
Tu dis Ah.